Mm, tama kasi panibagong pakikisama na naman or baka hindi lang baka gano'n lang siguro talaga. Hmm.
Kaya nga, eh, tapos Oo, tapos pare-parehas lang naman din ang magiging ugali, 'no, parang bakit hindi nalang kayo kumapit. <chuckles> Tayo nalang end game ganun.
Mm. Mm. Mm, tama, tama. Eh, hindi naman tayo artista na <chuckles> papalit-palit lang. <chuckles>
Oo. Kaya nga, pati, ano, maganda yung, ano, yung meron ka talagang permanenteng mata-tawag mong mau-uwian mo ba yung ganun. Oo.
'Di ba? <scoffs> Hmm. Mm, parang pang-display lang, 'di ba? Yung mga artista ganon, eh. 'Pagka mukha lang tayong artista, hindi naman tayo gano'n oo. Hmm.
Mm, tsaka oo, tama ka. <laughs> Ah h'wag ugaliin, 'no, <chuckles> tama na yung kamukha lang. Hmm. <chuckles>
Mhm. Oo, tama, tama. Mm.
'Tsaka alam mo din naisip ko din, 'no, ah, kapag halimbawa kasi, ah, may nagka-problema nga tayo sa partner natin mahalaga din yung magso-sorry tayo, 'no?